ああ、だから、もう、いほいで、これはもう不思議なものだ、スピリチュアルなものなんだっていう感じの説明ではなくて、ん、科学的に何か再現性のあるものとして、もう自分中取り入れられた方がいいんじゃないかっていう感じで、結構、なんか、学術研究みたいなかん心持ちでやられてらっしゃるんですね。へえ、すごい、変わってるな。<laughs>
うん。 そうですね。 はい。 はい、割とうん。割とその、最近の、まあ、研究とか、まあ、ニューラニューラリンクスのことかの、まあ、脳の構造の理解がこう進んだことで、あの、ああ、割とそういうのも、あの、何て言うのかな。実際に数値として、あの、証明されて再現できるうん、可能性っていうのは、まあ、ものすごく感じているので、だからその、何て言うのかな、一般的にスピリチュアルっていう風にラベリングがされてたようなことも、なんか、こう、当たり前の、こう、科学的な、まあ、脳科学的的な事象として、うん、説明されたら面白いなって。
うんうん。 はいはいはい。 うーん。 はい。うーん。そうですね。うんうん。 はい。 うんうんうん。 あ、はいはいはい。 うーん。 に、ああ。 うんうん。ああ。 ああ、確かに確かに。ま、なんか、ういうんうん。スピリチュアルっていうだけだと、なんか、キラキラしてて、全く何かこの世のものと、なんか、接続されてない感じとかあったりしますけど、確かにそれが、なんか、現実のものと、なんか、接続され始めたら、なんか、より、なんか、できることも増えそうな感じありますし、なんか、夢が広がる感じはありますよね。なるほどな、なんか、旅先から、なんか、出会った人から、なんか、そういうなかなか考え方というか、なんか、方向性に、なんか、繋がっていくと、すごい、なんかなんか、あんまり、なんか、すごい珍しい方向性の転換かなという風に思ったんですけど、すごい、なんか、聞いてて、興味深い話だなって思いました。なんか、すごい、ありがとうございました。
はい。そういった希望を持ってますね。 うん。 そうですね。 はい。 そうですね。 うん。 はい。 はい。なので、その方との出会いが、やっぱり、こう、忘れられない感じですね。はい。
<giggles> はい。うんうんうん。 あ、いや、そうですよね。もう、なんか、今後の参考にも、なんか、してるようでね。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
今日は話聞いていただきはい。ありがとうございました。